Oke Kak. Aku pengen cerita sedikit nih sama kamu, dan, eee, mau, eee, siapa tahu bisa kasih saran buat permasalahan aku ya. Jadi, aku tuh pernah, e cemas dan karena nggak pasti ya saat menjelajah tempat baru. Jadi ini ceritanya waktu itu, eee, waktu pandemi itu ya, waktu pandemi itu kan semua pada berantakan ya, eee, pada berantakan kehidupan termasuk karier pekerjaanku. Dan akhirnya, eee, kami pindah gitu sekeluarga dari, e tempat tinggal kami selama ini, dan kami pulang ke kampung gitu kan. Dan, eee, waktu itu ya pekerjaan juga ya lagi kurang baik ya, dan akhirnya harus, eee, berhenti sejenak. Akhirnya, e itu sempet kayak, eee, enggak ada kerjaan itu selama kurang lebih 2 bulanan lah, 2 bulanan. Tapi, jadi selama 2 bulan itu nggak ada pekerjaan dan, eee, akhirnya dapatlah 3 ditawarkan pekerjaan sama saudara di Bali, di waktu itu. Dan akhirnya, saya mengiyakan karena daripada nggak ada pemasukan ya, dan kos kondisi pandemi gitu kan, orang tua segala macam juga harus tetap diberi gitu kan. Akhirnya, ya udah, eee, saya iyain, saya, eee, beranikan diri gitu, eee, juga masih usia masih muda gitu kan, dan nggak apa-apa lah, e ngambil tantangan sedikit, dan juga, eee, dari pengalaman baru gitu. Ya akhirnya saya, mengiayakan dan saya berangkatlah itu di posisi pandemi dan dan itu banyak banget kan, kayak persyaratannya ya harus udah suntik ini, suntik itu, terus doku dokumen apa ini, ini itu, ini itu kan. Dan apalagi ini tempatnya baru banget. Saya belum pernah ini di sini, ini dan saya lihat di Google ya jo tempatnya terpencil, gitu kan. Jadi saya dapat pekerjaan itu di Bali Utara, dan itu pun di, eee, kecamatan itu desa kecil di pinggir pantai lokasinya. Dan, itu benar-benar kayak sudah ekspektasinya, eee, macem-macem dah kayak, nanti saya kayak gimana gimana gimana, A B C D E-nya. Itu benar-benar kayak, gimana ya, harus adaptasi lagi gitu. Jadi rasanya, sempat, e karena enggak pasti itu ya, nanti kayak gimana lingkungannya, eee, tera jadinya, eee, apakah banyak, eee, bisa enggak saya adaptasi di situ, terus, kayak gimana nanti saya survival-nya gitu kan, pandemi segala macem. Jadinya, banyak kecemasan dan ke karena nggak karena ketidakpastian nih saat menyalak e menjelajah tempat baru ini, terutama kayak tempat tinggal baru ya, untuk kerja dan karir. Nah, aku tuh pengen tahu gimana caranya supaya aku bisa tuh, mengatasi kecemasan nih saat menjelajah tempat baru seperti ini?
Boleh boleh banget Kak. Oke. Oh, oke. Oke. Oh. Oke. Sip. Oke, mmm, sebelumnya sih aku ini ya mau bilang makasih dulu nih udah mau sharing ke aku nih soal, masalah kamu ya apalagi dengan, mmm, tempat baru baru pindah tempat baru dan ternyata juga ada masalah, ada banyak khawatirnya gitu kan ya dan itu sih wajar ya aku sih itu wajar banget dan, apalagi memang, eee, untuk, datang ke tempat baru pasti kita butuh waktu untuk adaptasi ya kan? Eh, tapi sebelumnya aku juga pengen tahu dulu nih soalnya soal ini, mmm, seberapa sering sih, kamu tuh ngerasa cemas, saat di tempat baru? Misal apakah dulu juga, pernah, pengalaman yang sama dan juga, sama juga, eee, cemasnya atau gimana?
Iya bener, mhm. Iya betul banget sih. Iya jadi pernah sih dulu juga waktu pertama kali awal kuliah ya itu juga sempet kayak, eee, banyak overthinking-nya gitu, eee, cemas cemas juga sempet ya jadi, eee, biasanya saya kalau misalnya ke tempat lokasi baru gitu ya saya tuh sempet searching juga kira-kira apa-apanya di sini ada, eee, apa enggak yang bisa cocok dengan saya kalo budayanya segala macem gitu kan, nah biasanya di situ itu bisa melegakan sedikit kistas ketika saya searching tapi ketika melakukan perjalanannya ya, dan melihat langsung nih kondisinya itu kadang bikin saya jadi kayak, eee, ya perasaan yang, campur aduk lah kaya gitu ya, eee, jadi banyak ekspektasi-ekspektasi gitu, eks campur aduknya antara senang bahagia juga, eee, cemas juga karena enggak pasti ya di sana gimana-gimana gitu, dan pernah juga kayak perjalanan saya biasanya karena perjalanan saya kayak solo travelling gitu kan sendirian ya, jadi bener-bener kayak kalau misalnya ada kenapa-napa nggak ada yang bisa dimintain tolong gitu kayak gitu ya otomatis harus kayak minta tolong sama, warga sekitar yang kalau bisa ketemu gitu kan kalo nggak ketemu ya udah kayak gitu nah biasanya itu sih yang bikin kayak jadi overthinking cemas dan lain sebagainya.
Oke. Mmm, iya sih paham. Oke. Oke, berarti memang ada ada ini ya, sebelumnya memang juga ada beberapa pengalaman, gitu yang yang dirasakan, sehingga akhirnya ketika dapat lagi momen yang sama, tiba-tiba ra perasaan itu muncul ya? Dan itu sih, aku bisa paham sih. Bisa bisa paham, wajar juga sih, karena memang pengalaman itu, yang udang udah pernah kita rasain, kadang itu juga bisa mendistraksi kita kan ya, untuk untuk, eee, merasakan hal yang sama lagi. Dan takutnya kecemasan itu terulang lagi sih. Tapi, mmm
Benar, benar banget. Heeh. Betul.
eee, sebelum aku coba nih, nanti kasih saran, gitu kan ya, tentang yang kamu rasakan sekarang ini, eee, apakah di ini, eee, di samping itu, di samping ketika misalnya datang ke tempat baru, eee, pengalaman baru, segala macam, apakah ada ada nggak sih kebiasaan, ataupun hal yang biasa tuh membuat kamu tuh merasa lebih aman gitu, ataupun tenang gitu. Pasti, ketika misalnya, pasti ada tuh beberapa hal yang bisa bikin kamu, "Pakai ini ya, aku sedikit nyaman nih." ketika datang ke tempat baru. Ada nggak?
Ya? Biasanya ketika saya apa ya, eee, menemukan orang-orang yang kayaknya baik-baik gitu, nah itu. Jadi ketika mungkin perjalanan ya kayak perjalanan jauh kan biasanya ada rute-rute yang kayak susus eee, nggak sedikit minim orang ya. Mmm, kita enggak tahu orang misalnya itu seperti apa. Dan ketika saya kayak menemukan lingkungan lebih padat gitu dan beragam dan apalagi kalau misalnya, eee, apa ya misal se-relate sama saya kayak s satu suku misalnya tuh mungkin satu, eee, agama kayak gitu kan. Jadi kayak lebih, eee, tenang gitu ketika seperti itu. Karena saya nggak bisa nyambung lah ada kayak keterikatan gitu batin ya. Biasanya itu bisa bikin saya jadi lebih tenang. Jadi dan juga kayak misalnya biasanya sih kecemasan ini bisa saya atasi ya s seiring berjalannya waktu dengan kayak mendistraksi dengan hal-hal lainnya. Seperti mungkin kayak mendengarkan musik gitu ya mungkin juga kayak, eee, meditasi ringan gitu. Jadi kayak, ya udah stop overthinking-nya, coba nanti kita planning apa aja nanti sana kalau misalnya ada hal-hal buruk terjadi atau mungkin nggak sesuai ekspektasi nanti bagaimana ke depannya maunya kayak gimana gitu kan. Jadi saya kayak mencoba menenangkan diri dan diseleksi sih biasanya, yang bisa bikin saya kayak lebih lepas dari rasa cemas dan overthinking itu.
Oke. Oke. Oke jadi aku udah mulai paham sih nih aku udah mulai paham dan juga cukup, eee, tahu nih dan be be beberapa hal yang kenapa tuh memang, eee, kamu juga kadang ngerasa khawatir cemas ketika, apalagi tadi perpindahan ya pindah dari di tempat yang biasa ke tempat baru kerja dan itu juga cukup jauh ternyata, nah itu, eee, mungkin hal pertama yang bisa dilakukan ketika misalnya, perasaan itu datang ketika kamu mengalaminya itu ya.
Betul.
Eee, mungkin lebih ini sih ya, mencoba untuk mencari informasi sedetail mungkin dulu bisa tempat baru kamu itu di mana gitu kan, mencari be be beberapa hal informasinya jadi, mungkin bisa di searching di internet, tentang daerah tersebut apakah, eee, dari segala hal dari segala aspek mungkin bisa dicari dulu tentang, eee, keamanannya terus juga tempat spot-spot yang, mungkin bisa menjadi, eee, tempat kamu untuk bisa mendapatkan ketenangan mungkin nantinya gitu kan ya terus pasarnya di mana terus juga, eee, tempat, eee, kepolisiannya di mana gitu kan kan itu juga penting informasi kayak gitu ya jadi ketika, ada hal tertentu yang terjadi, kita udah tahu nih, kemana langkahnya akan di, diarahkan gitu kan ya karena kan tempat baru kita pastinya banyak buta kan, buta tempat, hal baru, heeh, nah barangkali itu bisa tuh, untuk awal dicoba dulu tuh itu gimana kira-kira?
Iya. Mhm. Oh iya. Bener bener banget, heeh. Wah itu, menarik sih. Dan memang, eee, itu salah satu hal yang selalu saya coba ya, ketika saya kayak memutuskan untuk travelling ke tempat baru, eh, atau mungkin menuju tempat baru, biasanya saya, eee, searching kecil-kecilan gitu. Tapi nggak emang kurang mendetail sih. Jadi emang enggak terlalu detail, supaya enggak terlalu, apa ya, elemen surprise-nya itu enggak, eee, enggak, apa namanya, enggak terla be nggak berkurang banyak gitu. Karena saya juga suka kayak elemen kejutan gitu. Jadi saya suka kayak, nanti sampai di sana itu, ada hal-hal yang mengejutkan saya gitu. Tapi ya, eee, mungkin karena kayak, searching saya kurang mendalam itu juga, yang bikin saya jadi kayak lebih cemas gitu, dan jadi overthinking-an. Tapi, di satu sisi saya juga kayak, mungkin sedikit menikmati perjalanan yang seperti itu.
Iya. Iya sih. Oke.
Heeh, jadi, saran kamu yang barusan itu oke, dan emang saya kayak memang perlu sih supaya bisa kayak searching-nya itu lebih dalam, dan mendetail lagi ya, supaya enggak terlalu cemas dan overthinking. Terus gimana? Ada saran lainnya?
Benar, benar sih. Nah, ada lagi sih ini, dan ini mungkin juga tadi udah sempet kamu singgung di awal, gitu kan ya, yang perihal misalnya, eee, mencari mencoba untuk mencari koneksi, ataupun yang satu daerah mungkin yang juga tinggal di situ. Dan, apalagi kalau misalnya benar itu adalah teman teman, itu lebih baik lagi biasanya, ataupun sau saudara gitu kan ya. Nah, karena kan memang, kalau kita berada di tempat baru kan memang, kita akan merasa asing banget sih. Nah tapi, memang ada kalanya juga kita coba untuk searching, tanya-tanya dulu kira-kira, ada enggak teman yang yang stay di situ, atau pun sampe ada teman, bahkan tetangga pun sekalipun gitu ya. Karena itu akan memberikan kita rasa nyaman, tenang, terasa kita seakan-akan ada orang yang kita kenal, dan kita kalau ada masalah, dia bisa langsung back up kita nih. Karena, biasanya kan kalau di tempat um di tempat baru yang bukan asal kita kan kalau ketemu dengan, eee, apa, orang yang sama, itu rasa saudaranya pasti bakal bakal makin kental gitu kan. Dia makin makil apa tuh, nah biasa kayak gitu. Nah mungkin, kita juga bisa sih, nah, jadi sebelum kamu ke sana
Oh. Oke. Iya iya. Iya benar. Oke oke. Heeh? Betul. Iya. Benar banget itu. Heeh, benar banget.
Searching dulu, benar ada enggak kiranya relasi yang di situ, dan kalau bisa hubungin dulu, dan kabarin kalau kamu di situ. Biasanya itu kan juga akan membantu tu banget tuh. Nah, gimana kira-kira?
Iya. Iya itu benar banget lagi, yang terakhir saran barusan. Ya, emang kalau misalnya kita kayak menuju tempat baru ya, kalau misalnya kita punya kayak koneksi, atau relasi di, lokasi tujuan, pasti sangat membantu banget, dan kayak menghilangkan rasa cemas kita, berkali-kali lipat gitu. Karena nanti di sana itu, udah ada yang kita tuju ya satu, dan ada orang yang udah pasti kita kayak bisa mintain tolong gitu ya, ya contoh, kayak kamu bilang tadi ya, mungkin yang satu daerah, atau mungkin satu suku, atau mungkin satu, e kepercayaan gitu. Ya jadi kayak, ada keterikatan batin, yang kayak aku bilang di awal ya. Jadi, nanti pasti kayak udah kayak ada, eee, perasaan kayak nanti kayak di sana ada yang bisa nolongin nih. Ya walaupun enggak bisa secara no nolongin secara materil, mungkin bisa juga kayak dukungan informasi. Jadi lebih lebih ini ya, lebih merasa aman gitu kan, dan nyaman juga sih. Benar kata kamu barusan.
Iya, benar. Oke, ya paling itu aja sih, yang bisa aku kabarin gimana, eee, tentang informasinya.
Oke. Baik deh, eee, ah saran dan masukan yang kamu berikan tadi, cukup membantu buat aku, dan, eee, tadi aku terapin s eee, cara perlahanan ya, satu persatu dan, makasih banyak nih untuk saran dan masukannya, sangat membantu banget.
Oke sama-sama. Semoga sukses ya di tempat barunya. Sampai jumpa.
Oke, baik. Terima kasih banyak ya, sampai jumpa lagi.